Trời ơi, có chứ bạn. Nói thiệt nha mình là cũng là một dân, gọi là, cũng hay đi du lịch này nọ, các kiểu, đi chơi đồ đó, và đi tới chỗ nào là mình cũng phải thử đồ ăn nó mới mới chịu. <laughs>
Vậy ha! Ừm, gọi là, thử để cảm nhận văn hóa hoặc là đặc sản ở đó hen? Vậy kể cho mình nghe đi, cái lần mà bạn ăn cái món ăn đường phố tuyệt nhất ở một cái địa phương nào đó đi.
Ừm, đúng rồi, yeah. Ừm, nếu mà nói như vậy đi nha, thì cũng khá là gần đây thôi, là cái hồi mà mình đi Đài Loan, hồi tháng 10 vừa rồi đó bạn, à, à, cũng mới là gần đây, đúng hông nè? Ừm, thì đó, thật ra nha, lúc mà mình đi Đài đó là mình cũng thật ra kh mình hông có đi du lịch bạn, mình đi trên cái dạng học thuật đó. À, thành ra là mình đi là mình hổng có tìm hiểu về m đ món ăn hay là gì đâu, mình suy nghĩ là thôi qua bển có gì ăn đó. À, như vậy trước thôi, thành ra cũng hổng có kỳ vọng gì hết trơn.
Wow! Có gì nè? <chuckles> Ừm. Tức là đích đầu tiên là chỉ đi học thôi, đúng hông?
Đúng rồi, quan trọng là đi học mà bạn, thành ra thì cái ăn uống thì nó chỉ là phụ thôi, đúng hông nè? Mà thậm mình hổng có tìm hiểu luôn. Đó, cái xong rồi qua bển, trời ơi, là cái chỗ ở của mình đó bạn, ờ, nó rất là gần một cái khu chợ đêm, cũng khá là nổi tiếng nha. À, thành ra là mình cũng cái ngày đầu tiên luôn là mình cũng dành thời gian mình đi chợ đêm ngay lập tức, tại vì nói chung là một, gọi là, tín tín đồ ẩm thực, đúng hông nè? Thành ra là buổi tối có đi học đâu.
Đúng. Sao bạn? À, ừ, cấm ban ngày ban ngày, đúng hông? <laughs>
Đúng rồi, đúng rồi, chắc chắn là không thể thiếu, ờ, phải ngay lập tức. Đó, cái thành ra là mình đi tại vì nó cũng gần nữa bạn, đi bộ là tới luôn, thành ra là ngại gì mà hổng thử, đúng hông nè? Đó, cái xong mình đi.
Hảo hức quá nè, có cái gì trong cái chợ đêm đó mà bạn ấn tượng dữ vậy?
Ừm. Trời ơi, nhiều đồ lắm bạn ơi, kiểu như là, kiểu như, ừm, ý là m mình đã đi chợ đêm ở Việt Nam và đặc biệt là mình ở Sài Gòn nha, mình đi cũng đi khá nhiều chợ đêm khác nhau rồi, nhưng mà mình thấy cái chợ đêm này nó nó lạ vãi. Tại vì mặc dù nghe là chợ đó bạn, nhưng mà nó sạch sẽ vô cùng luôn, hổng có này, hổng kia đâu, nhưng mà có một cái, gọi là, mình cực kỳ ấn tượng nghĩa là mình đứng ngay cái cổng là mình nghe được một cái mùi đó bạn ơi. <laughs> Ờ, ờ.
Ừm. Mùi gì bạn? Mùi gì? Mùi mùi gì mà tới cả từ cái cổng đã ngửi được rồi? <laughs>